あ、そうなんですか。
おそうなんです。
ええ、もうなんか、ねえ、もう、せっかくこっちがか買えないようにって、ね、工夫を凝らしてるのに
迷惑なんだけどっていう。そう、ここまでしか買えないようにってやってるのに、売ってくれちゃ困るよって話なんですよね。
うん。 うーん、ねえ。あ、そういうのもあるんですか。
かといって、ま、全くかえ、全く買わないってこともないから
はい。
お、書籍以外にもよく便利じゃないすか？
ま、そうですよね。もういろんなものを買えちゃいますもんね。
あれはあれで。ええ、だからね、ほんとにこれお酒が入った時どうしたもんかなって思っちゃうんですよね。
はあ、なるほどね。もう、ね、お店実店舗だとね、お店まで足を運ばないとってなるから、ね、なかなかお酒飲んでる間はね、ショッピングってならないですが、もうこの Amazon とかはね
う、ええ。 ええ。 そうなんですよ。ええ。 はい。 どうにもならないす。<chuckles>
ねえ。うーん。逆にお酒飲んでる時とかの方が、ん、ね、なんかちょっと、うん、いポチってやっちゃいますよね。
はい。 勢いつきますよ、ほんとに。 翌朝気が付いた時に、なんかすごいことになってる時ありますもんね。
はあ、いや、それちょっと怖いですね。
怖いっす。
うーん。
大体、あの、お酒を飲んだ時は そうなんですよね、1回一番後悔したのは、あの、Amazon 以前に後悔したのは六本木のクラブでしたね。
あ。なるほど。なんかちょっと、ねえ、すごそうですね。
うんうん。 うん。 ええ、シャンパンを入れて、あの、何て言ったらいんでしょう。あのベロベロによ酔ってるから、逆にお店の人は止めてくれたんですよね。その後ね。追加は追加はもうやめましょうねって言ってくれたんです。ちょっと待ってくださいって言って、ええ、えとカードで処理して
うん。 あ、もう。 うんうん。 はい。
で、翌朝、カードの明細を見て、やっちゃった。っていう。<laughs> りましたね、なんとか。
<laughs> うん。いや、ちょっとね、あの、怖そうですね。どえちなみに金額聞いてもいいですか？
うん。 いやいや、それでも、あの、6桁ぐらいでしたよ。
6桁って、ちょっと分かんない。
ななけたまでいってませんよ。